Olha, tô precisando de uma ajudinha, viu.
Hum, me conte.
Será que vai poder me ajudar?
Claro! Me conta aí, o que que você precisa?
<laughs> Ah oh, é assim, faz tempo já que eu penso nisso, eu não consigo escolher roupa que me faça sentir bem. Eu eu vejo, assim, as pessoas, assim, eu na no no Instagram, na rua, eu falo: "Nossa, como que estilo mais bonito, como que legal". Mas assim, eu não encontro nenhum estilo pra mim, eu não encontro algo que me faça sentir bem. O que acontece, vou sempre com a mesma roupa.
Hum. Uhum. Uhum. Entendi.
Assim, dentro dentro de tudo é o que mais f assim, calça jeans
Uhum.
camiseta e tênis. E agora no inverno, calça jeans, camiseta de manga comprida ou uma blusinha, e continuo com o tênis. Ou uma botinha mais quentinha e um casaco. Eu sempre estou até parece uniforme.
Uhum. Hum. <laughs> Entendi, entendi. Mas assim, você se sente bem, com essa roupa, ou não?
Hum, eu me sinto que eu passo até despercebida, entendeu? Não é que eu me sinto bem, eu não encontro nenhum estilo. Às vezes eu vou nas lojas, provo as coisas
Hum.
eu não sei se é porque eu vou sozinha ou eu não encontro nada, eu não sei se eu tô indo nos lugares errados, mas
Entendi. Olha, então assim, vamos lá né, vamos tentar analisar, assim, o que que você já tem, o que que você gosta que você tem, o que que você né, como você comentou, você gosta você usa com bastante frequência esse tipo de look, assim, então
Sim. Uhum. Eu tenho muitas calça jeans. Muito.
E como é que são essas calças jeans? Como é que é o corte delas? Elas têm um corte reto, elas têm uma perna mais ampla, como é que é o corte?
Então, varia um pouquinho, né, agora eu nem eu descobri uma uma nova, assim, que é um pouco bag, é um pouco solta. Nossa, que gostosa ela. Daí eu fui na loja, comprei ela até na Levis, daí eu fui lá na loja semana passada falei: "Ah, eu queria esse modelo". "Ah, esse modelo só tem no verão", eu falei: "Ai, eu queria mais, né", porque eu gostei realmente do estilo, mas tudo bem vamos ver se volta.
Hum. Uhum. Aham. <laughs> Entendi, entendi. É olha só, essa mais bag, essa c calça jeans mais bag, ela tá super estilosa, né, ela tá bastante na moda. Eh, é, já é um estilo legal. Bem, assim, pelo menos na calça, já é ótimo.
Tem um Hum. Uhum. Assim, mas é porque eu achei ela gostosa de usar, porque ela é soltinha. Mas e tá lá com camiseta sempre e calça je e de e sa e, na verdade é um uma Converse que eu tenho, que eu adoro. Até isso, sempre a mesma.
Uhum. É confortável, né? Sim. Aham. E é o quê? É uma Converse, eh, preta?
Não, gris. Eh, cinza.
Hum, entendi, cinza. Oh, legal. E você já chegou a pensar em comprar umas cores diferentes de tênis?
Hum, não.
Hum. Você acha que seria interessante ou não?
Não, eu tenho <laughs> Eu tenho uma mania Eu troco de tênis já assim, eu tô nesse modelo da Converse e no outro modelo, que é o da Puma. Assim, eu usei o é o Catarina muito tempo. Catarina ou Catalina, agora eu não lembro. Mui uns 3, 4 anos seguidos, o mesmo tênis, mas assim, cada ano comprando um, porque eu uso tanto que ele faz um buraquinho atrás, assim. Aí eu tenho que trocar. Mas ele é tão confortável. Daí eu compro o branquinho, o branquinho com um uma listinha preta, ou com uma rosa, e daí agora eu mudei para o Converse. Mas eu nunca compro vários, eu compro só quando já tá assim, gastado ou já com um buraquinho. E é um ano, porque eu só uso um.
Uhum. <laughs> Uhum. Aham. Entendi. E por que que você não não pensa então em pelo menos ter mais duas cores diferentes de tênis? Porque olha só, se você tivesse, por exemplo, a calça jeans, uma camiseta branca e um Converse rosa, verde, você acha que ficaria legal?
Uhum. Olha nu é que eu nunca pensei nisso, eu achei bem legal a ideia.
Hum.
Eu t assim, eh, por exemplo, eu sou mui sempre fui muito básica. Eu tenho uma bota cano alto, uma bota cano curto preta, uma bota marrom cano alto e uma bota marrom cano curto. Isso é tudo que eu tenho de botas. Aí eu tenho esse tênis agora só o eh, eu não, eu tenho uma Vans, mas assim, de cano alto, que eu não gosto muito. Essa tá durando mais, porque eu não gosto muito. Também também cinza. Cinza mais escuro.
Uhum. Entendi. Sim. Uhum, uhum. Uhum, uhum.
E já no verão eu vario um pouco mais. Sandália, assim, que eu até tenho, mas assim, nunca pensei em comprar mais variedades. Porque eu sempre tinha essa mentalidade: "já tem um, pra que eu não pre preciso de mais".
Hum. Sim, mas se é um tênis que você gosta, né, que você acha que combina com o seu estilo, pode ser interessante ter uma cor diferente, porque assim muitas vezes, né, você não precisa, assim, mudar seu guarda-roupa por completo, se você já gosta é.
É porque é real me faz bem, né, eu me sinto, eh, na verdade eu me sinto bem, eu sinto confortável, eu gosto de caminhar bastante, então são super confortáveis.
Sim. Uhum, pois é, se você já gosta, né, desse tipo de roupa, da calça, eh, da calça, da camiseta e do tênis, então quem sabe, né, você não investe em tênis de outras cores, ou então também que pode ser interessante, eh, o casaco, né, que tipo de casaco você usa normalmente?
<laughs> Eu tenho 1 casaco preto, desses de inverno -5° menos -10°, né, não é casaco desses tal, daí eu já tenho 1 outro que são mais abrigo de lã tenho 1 preto.
Uhum.
Aí eu tenho, eh, eu tenho 1 pre eu tenho, outro 1 cinza
Hum.
que ele é de lã com caxemira, ele esquenta bastante, e é, eu acho que eu já não tenho mais casaco não.
Uhum. Pelo visto você gosta bastante de cinza, né. <laughs>
É porque eu acho que vai com tudo, eu acabo usando bastante, eu não tenho bolsa cinza. <chuckles>
Aham. Entendi, e assim, você sabe identificar o seu contraste pessoal, assim, eh, na sua pele e no seu cabelo, assim, você é uma pessoa de alto contraste de baixo contraste ou não sabe?
Mm-mm. Mm-mm. Hum, eu sempre vou neutra.
Mas, assim, você é uma pessoa, por exemplo, clarinha de olho escuro e cabelo escuro?
Sim. Eu sou branquinha, co com sardinhas, olho marrom e cabelo loiro.
Hum. Então, provavelmente você deve ser uma pessoa de médio contraste. E aí, acaba que o cinza é uma escolha bacana, né? Porque, assim, quando a pessoa tem um alto contraste por exemplo ela é super branquinha e tem um cabelo mais escuro, os olhos pretos, cabelos preto, ela tem um alto contraste. E aí, fica legal quando ela usa roupas que têm contraste também grande na cor.
Hum. Uhum. Hum.
E quando a pessoa ela é, por exemplo, aquela pessoa que é muito branca, com o cabelo bem loiro, com olho claro, muito né, tudo do mesmo tom, ela tem um contraste super baixo. E aí se ela coloca roupas muito contrastantes, pode até não ficar muito interessante. Então, é mais legal que ela use essas roupas com um contraste baixo. Você que tem provavelmente um um médio contraste, eu acho que pode ser interessante
Uhum. Põe cor pastel? Hum.
usar mesmo o cinza, sabe? Eu acho que você já faz, assim, sem nem pensar muito bem você faz uma escolha consciente, que acaba encaixando com você, com a tua beleza.
Oh, é verdade. Porque eu coloco esse casaco cinza, que eu falei até que foi uma inversão, porque como é de <chuckles> caxemira, assim, e eu gosto muito dele. Ele é bonito. Mas eu eu eu já tenho ele tem anos, entendeu? Eu nem penso em comprar outro porque eu falo: "Ah, eu tenho por que que eu vou comprar outro?"
Uhum. Ah, olha que legal. Uhum. Claro. Não, talvez você nem precise comprar nenhuma roupa, sabe? Você pode só olhar pro teu armário e ver, sim, que combinações diferentes você pode fazer, né. Talvez você já tenha, assim
Gostei da ideia dos sapatos de comprar mais tênis de outras cores.
Hum.
Nunca tinha hã eu gostei mesmo, viu. Uhum.
Ah, que ótimo. Quem sabe, né, você num num anima assim. E aí, começa com uma corzinha. Depois passa, né, pra uma mais uma outra cor.
Um vermelho?
Um vermelho? Pode ser legal, né?
Porque o vermelho fica bonito com cinza, não fica?
Aham. Fica, fica ótimo.
Hum. E um amarelo?
Amarelo fica legal também, amarelo fica bonito com cinza também. Eh, quem sabe você, né, não pensa assim, num nessa opção.
Hum, oh. É, porque daí eu vou, hum Tipo, en então eu já estava um formando um estilo sem saber.
Uhum, uhum. Sim, eu acho que sim. Eu acho que, assim, eh, de uma forma um tanto inconsciente, assim, né, você já já vai escolhendo, assim, eh, o que cai melhor para você, né, o que encaixa melhor com a sua beleza. E e aí o que você precisa talvez é só pensar assim: "Se você consegue ousar um pouquinho mais", sabe, como você comentou que você vê as pessoas no Instagram, nas ruas, talvez seja só, assim, ousar um pouquinho mais.
Hum. Uhum. Eu vejo com peças, eu vejo que usam muitos bijuterias, colares. Eh, vejo que também usam bolsas, né, assim, como como se fosse até um É, a bolsa é um acessório, né. Sou eu que <laughs> que tenho aquelas 3 bolsas.
Uhum. Uhum, uhum. <laughs> Mas assim, você pode ousar um pouquinho também nos acessórios, né? E quem sabe uma bolsa também colorida com pra usar com o teu casaco cinza, né? Ou uma bolsa mais metalizada, ou então um brinco legal.
Uhum. Hum. Oh Agora que vem o Natal, eu estava pensando, comprar algumas coisas pra mim, por isso até te liguei. Porque estava pensando mesmo em em comprar algo. Eu vou eu vou eu vou olhar. Primeiro, eu vou na loja da Converse, eu vou ver os tênis que tem lá, porque eu gostei da ideia. E eu acho que eu vou também ver uma bolsa.
Uhum. Hum. Uhum. Ah, que legal, olha só, que ótimo. Quem sabe você num começa, assim, pelos acessórios, né. E aí, você vai reparando que dá para fazer, eh, combinações interessantes, sem sair tanto do que você já gosta.
Uhum. É, pra jogar com as coisas que eu já tenho, porque realmente, calças eu tenho muitas. Calças jeans, camisetas, camisas, assim. Ah, e também suéters. <laughs>
Uhum. Sim. Ah, que ótimo. Olha, você já tem o básico, agora você pode pensar nos acessórios e como complementar isso.
Ai que legal, gostei. Eu vou voltar aqui porque eu vou querer continuar com esse papo outro dia viu, você me ajudou muito. Daí eu vou contar as cores dos sapatos que eu comprei.
Uhum. Ah, que ótimo. Tá tô feliz, espero que você goste e que você saia aí mais colorida, pela rua. <laughs>
Ai, obrigadão, até mais.
Até mais. Tchau, tchau.